そうですね、やっぱりあの、これサボらずに続けられたらいいかなっていうぐらいには、あの、いい効果は感じてますね。ストレッチは。うーん。
<laughs> ええ。 ああ、いいですね。これはもう、そうなるとこの先ずっと、このペースでなんとか続けていきたいっていうとこですかね？
そうですね。いや、そうなんです。なかなかまだ、こう何も考えずに絶対やるっていうほどのルーティンにはなってないんですけど、そう続けたいなって思ってます。なんか朝のジャーナリングも同じような感じですね。意識しないとまだ出来ないことが多いんですけど、前までは全然やってなかったので、そういうことも。うーん。
あ、はい。 あ。 ああ。 あ、はい。ジャーナリングっていうのは、ま、あ、その日の予定とか、まあ、半分日記みたいなイメージですか？
はい。 そうですね、ま、ToDo 整理みたいなのは別にジャーナリングとか、ただのね、タスク管理に近いとのかなって思っていて、結構皆さんお仕事でやったりとかあると思うんですけど、ま、自分の場合、仕事以外のことも、ま、今日、こういう予定でこういうことやりたいな、済ませたいなとか、あとはなんか、やらないといけないことじゃないけど、やりたいことみたいなのも、その時に考えて書き出すことで、ちょっと楽しみが、ね、そうそうそう、できたりします。
はい。 ええ。 はい。 うんうんうん。 ああ。 はい。ああ、そうですよね。なんか、その日いちにちのモチベーションにもなったりしますもんね。
あ、そうなんですそうなんです。で、ま、それやりつつ、ちょっとその、ジャーナリング要素というか、今今この瞬間なんでしょう、ま、今日はこんな日で、とか、こんないちにちにしたいなだったり、昨日はこうだったから今こう感じてるみたいな、そういったちょっと自分の気持ちのこととかを若干書くっていうのを、今トライしてますね。
うーん。 はい。 うーん。 あ、はい。 うん、ふんふん。ああ、いいですね。ま、あとはそうですね、これから本格的に寒くなって
はい。
ん、あのうまく、あの、布団から出れるっていう。
そうなんです。<laughs>
<laughs> そうですよね。
ハードルがちょっと上がりますよね、冬になると。<laughs> そこはちょっと、あの、色々、ま、猫の力もかく借りつつね、湯たんぽだったりとか、そう、色々やって、ま、ちゃんとスッとベッドを出れるような習慣をちょっと作っていきたいなとは思ってます。<laughs>
うん。<laughs> うん、そうですね。 うーん。 あ、そうですね。ま、ストレッチも体をあっためる作用もありますしね。
あ、そうですね。それは期待してます。うん。<laughs>
うん。ああ、でもほんとに参考になる、あの、お話聞かしていただいてありがとうございました。
いやとんでもないです。ちょっと話しながら整理になりましたし、ちょっと今後も頑張ろうって気持ちになりました。ありがとうございました。
あ、はい。 ありがとうございました。